ज़रूर। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ ना अभी तो छुट्टियाँ काफ़ी ऐसे कम हो गई हैं क्योंकि आजकल आप देखते ही होंगे कि अगर गर्मी की छुट्टी है, बच्चे हैं तो काफ़ी ज़्यादा समर क्लासेस हैं, समर कैंप्स हैं। ये तो कम हो गई है लेक़िन मैं अगर आपको अपने बचपन की बात बताऊँ तो हम ज़रूर नानी के घर जाया करते थे। वहाँ पे सारे और भी ज़्यादा कज़िन्स लोग आते थे तो हम सब मिल बैठ के बातचीत करते थे कितना कुछ खेलते थे। और उस समय जैसे आम गर्मियों में कितने ज़्यादा उगते थे कितने सारे बाग हुआ करते थे, तो उसमें जाते थे आम तोड़ते थे, हम पेड़ों पे चढ़ते थे। ये सारी चीज़ें ना जो आजकल देखने को नहीं मिलती हैं या बहुत कम देखने को मिलती हैं। और ख़ासकर के शहरों में तो बिल्कुल नहीं मिलती और बच्चों को पता भी नहीं होता है कि सही मायने में ना हँसी-मज़ाक, खेल-कूद जो हम लोग ने अपने बचपन में किए हैं।
हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, जी। अरे! <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सब अ, आज कहीं ख़ो-सा गया है, यूँ कह लीजिए अ, शहर की चकाचौंध में धूमिल-सा हो गया है, ये आप कह सकते हैं। तो ये बताइए कि अगर आपको अ, पुनः मतलब अगर आप अपने बच्चों को छुट्टियों पे कहाँ ले जाना चाहेंगी अपने अ, पुराने पुश्तैनी घर में या फ़िर किसी अ, रिसॉर्ट में? आपको क्या लगता है?
जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ। जी देखिए, मुझे तो लगता है अगर छुट्टियाँ हुई हैं बच्चों को तो उनको पहले तो अपने घरों में लेके जाना चाहिए ताकि वो सबसे मिल-जुल सकें क्योंकि आजकल तो लोग अपने क्लोज़ रिलेटिव्स को भी नहीं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो सबसे पहले सबको देखें क्योंकि रिसॉर्ट वग़ैरह की बात है वो तो आप वीकेंड्स पे भी जा सकते हो आजकल वो सारी फ़ेसिलिटीज़ भी हैं। लेक़िन परिवार से मिलना जो सब लोग साथ आते हैं ना वो अनुभव बहुत कम मौके पे मिलता है। तो मैं ज़रूर चाहूँगी ना कि वो सबसे पहले मैं महत्व दूँ उसको।
जी। हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल।